जी, तो बात दरअसल इस तरह है कि मैंने मतलब अपने कार्यस्थल पे काफ़ी बार, इस तरीके से अपने आप को पाया है कि मानसिक तनाव मेरे को काफ़ी होने लग गया और मैं मतलब मानसिक रूप से बहुत थक जाता हूँ। मतलब जो मेरे प्रति लोगों की बे भावनाएँ हैं या जो मेरे को देख के उनके दिमाग में मेरे लिए व्यू पॉइंट बना हुआ है, वो कहीं न कहीं इस तरीके से है कि मेरे को अपनी असली पहचानों को भी शायद उनके आगे छिपाना पड़ता है और शायद क्या, ये पक्का ही छिपाना पड़ता है, क्योंकि मेरे को उनके आगे अपनी असली पहचान भी नहीं बता पाता हूँ कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, क्या करता हूँ और किस तरीके से मैं रहता हूँ। वो चीज़ें मेरे को छुपानी पड़ती हैं और कहीं न कहीं ये मेरे को मानसिक तनाव भी देता जा रहा है और जो मेरे सहकर्मी हैं, उनके पास जो मैं काम करता हूँ, उसमें जो वो नुक्स निकालते हैं या बार-बार मेरे को किसी चीज़ के लिए उकसाते हैं, वो कहीं न कहीं मेरे को एक चीज़ तरह एक तरफा लगता है कि, "मेरे को ही क्यों सब काम दिए जा रहे हैं? क्यों बोले जा रहे हैं? और मेरी ही गलती क्या सबको दिखती है, बाकियों की गलती कहाँ गई? बाकियों के साथ ऐसा क्यों नहीं व्यवहार हो रहा?" तो मेरे को बस आपसे ये चाहिए कि मैं कैसे इन चीज़ों पे अपना समय मतलब ना गंवाते हुए, किस तरीके से इससे बाहर आ सकता हूँ और कैसे अपने इस मानसिक थकान को कम कर सकता हूँ?
जी। हुँ। हुँ। जी, मैं समझ गई आपकी बात क्योंकि अ, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अपनी असली छिपान छि अ, मतलब अब असली पहचान को छिपाना या बताना, ये पूरी तरह से आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है। है ना? लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि कितने समय से आप ऐसा मतलब महसूस कर रहे हैं? कितना टाइम हो गया है इस बात को?
जी, तो मैं ब अगर बोलूँ तो मेरे को कार्यस्थल पे काम करते हुए काफ़ी समय हो गया है। लेकिन, मैं जो बोल पा रहा हूँ, या जो मैं समझ पा रहा हूँ इसको शायद 1 साल से ऊपर हो गया है कि मैं धीरे-धीरे अपने आप को पा रहा हूँ कि मैं बहुत थक गया हूँ। और शायद मैं अपने कार्यस्थल पे उतना अपना प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ या जितनी मेरी कार्य क्षमता है मैं उससे कम ही अपना कार्य करता हूँ जिसके चलते मेरे को काफ़ी चीजें सुननी पड़ती हैं, आलोचना भी होती है। और आलोचना की वजह से मेरे को बहुत बुरा भी लगता है। जैसे ऐसे होता है तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उनको अपना 101, 10% परसेंट दूँ या 200% परसेंट दूँ इस तरीके से मैं दूँ लेकिन कहीं न कहीं उसका आधा भी मैं नहीं दे पाता हूँ। और उसकी वजह से मेरे को जो लोगों के आगे झुकना पड़ता है, या कहीं न कहीं उनकी सुननी पड़ती है कि मैंने ये चीज़ें पहले क्यों नहीं देखी या क्यों नहीं की वो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि वो आपको अंदर से झकोर ज के रख देता है वो मेरे को मतलब समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा सिर्फ़ मेरे साथ ही होता है। क्योंकि आप जानते हैं जब आप ओ कार्यस्थल पे होते हैं तो सबकी कुछ ना कुछ गलती होती है सब अपनी गलतियों को छुपाना जानते हैं। लेकिन जब मेरी बात आती है तो मैं अपनी गलतियों को छुपा के भी नहीं छुपा पाता हूँ क्योंकि लोग उसको सब आगे बोल देते हैं।
हुँ। जी। हुँ। जी, समझ गई। अ, ठीक है, ये तो बात आपने मतलब काफ़ी गंभीर समस्या लग रही है मुझे आपकी। अ, साथ ही मुझे एक बार ये बताइए कि ये मतलब हर दिन होता है या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी गलतियों को हम बहुत ज़्यादा सबके सामने लेकर आया जा रहा है, आपकी छोटी-छोटी गलतियों को भी सबके सामने दिखाया जा रहा है और दूसरों की गलतियों को छिपा लिया जाता है या आपके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होना?
जी, तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे साथ भेदभाव काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि मतलब पहले ये होता था कि मेरी एक गलती ना होके भी मेरे को सुनाया जाता था और अब तो ये हो रहा है कि अगर मेरी गलतियाँ हैं, तो जो मेरे से बड़ी गलती करके बैठे हुए हैं या मेरे अलावा भी जिन्होंने गलती की है, तो उसको ना सुनाते हुए, एक टीम कॉल की मीटिंग पे भी मेरे को ही सुनाया जाता है कि, "तुमने ये गलती की थी, तुम्हें समझना चाहिए था। तुम्हारे साथ ये हुआ और तुम्हें ये काम दिया गया था, क्यों फिर इतना समय लगा? या क्य" मतलब अलग-अलग तरीके वो ढूँढते हैं कि मेरे को किस तरीके से सुना सकें या मेरे को किस तरीके से परेशान कर सकें और कहीं न कहीं, वो मेरे को दिमागी रूप से बहुत कमज़ोर कर रहा है कि जब मैंने किया ही नहीं काम या जो चीज़ मैं काम करता भी हूँ, आप जिसके लिए मेरे को हर रोज़ सुना रहे हो, आलोचना कर रहे हो, वो कहीं न कहीं आपको दिमागी रूप से काफ़ी कमज़ोर करता चला जा रहा है।
जी। हुँ। जी, समझ गई। अच्छा तो आपने कभी इस चीज़ का विरोध नहीं किया कि मेरे साथ ही ऐसा व्य व्यवहार क्यों हो रहा है, बाकी लोग भी तो गलतियाँ कर रहे हैं, उनकी गलतियों की सज़ा उनको क्यों नहीं मिल रही है या सिर्फ़ मुझे ही क्यों मिल रही है? आपने कभी विरोध नहीं किया इन चीज़ों का?
जी, बिल्कुल। मैंने अपना मतलब कोशिश बहुत की थी कि मैं कैसे विरोध कर सकता हूँ, कैसे अपनी बातों को आगे रखूँ और मैंने सबसे सब पहले ही अपने जो मेरे टीम लीडर उनके पास गया था। लेकिन उनसे कोई अच्छा बातचीत नहीं हुई या बोले तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं फिर उनसे ऊपर भी गया था इस बारे में बात करने के लिए और मेरे को फिर उन्होंने इस तरीके से बोल दिया कि आप इन चीज़ों की स स टेंशन मत लीजिए, आप इन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आलोचना को छोड़िए और मैं उनसे बात करूँगा। लेकिन बाद में मेरे को ये पता चलता है कि वो ये बोल देते हैं कि मेरे लीड से कि, "आप देखते नहीं है कि कैसे आपके जूनियर्स बिल्कुल डायरेक्टली हमारे पास आ जाते हैं और आप लोग इन चीज़ों को नहीं सँभाल पाते हैं और उसकी वजह से मेरे जो टीम लीडर उनको और सुनना पड़ता है और फिर वो कहीं न कहीं मेरे को उसी नज़रिए से देखते हैं। और जब ये देखते हैं, जब मेरे को उस तरीके से समझते हैं तो कहीं न कहीं वो मेरे कार्य को लेके भी बहुत नुक्स निकालते हैं कि मैंने क्यों ऐसा करा था? क्यों नहीं करा था और ये समय से मैंने पूर्व क्यों नहीं किया?" मतलब मैं अगर बताना चाहूँ तो ऐसे ही एक सिचुएशन हुई थी मेरे साथ, दुर्घटना ही समझ लीजिए कि मैंने कुछ काम मेरे को सौंपा गया, सुबह सौंपा गया था और मैंने दोपहर तक देने कि सोची भी थी, लेकिन लंच के आते ही तो मैं हट गया था औ मैंने सोचा लंच के बाद मैं दे दूँगा। तभी उनका कॉल आता है कि आपने अभी तक दिया नहीं और सुबह से अभी तक हो गई तो मेरे को सबसे पहले लंच ख़त्म करके जल्दी से मैं अपनी सीट की ओर भागा और मैं जल्दी से उनको वो चीज़ दी। और फिर भी उनका उसपे कुछ बोलते हैं ना कि एक लिखते हैं ओके, ठीक है, वेल गुड कुछ नहीं आया तो मेरे को कहीं से एप्रीशिएशन उनसे नहीं मिला। उसके बावजूद जो मैंने अपना, समय जो खाने का बहुत जल्दी-जल्दी निपटाया उसकी वजह से मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी कि वो खाना मेरे गले में अटक गया था और मेरे को बहुत परेशान कर रहा था। तो वो मेरे को बहुत बुरा लगा कि जब मैं आपके लिए इतनी चीज़ें कर सकता हूँ तो काश आप भी मेरे लिए चीज़ें करते। जी, तो वो एक बहुत दिक्कत है।
जी। जी, समझ गई। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ। हुँ, हुँ। वो सामने से मिलना चाहिए <clears throat> सहयोग मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि आप अपनी असली छिपान अ अ, असली पहचान भी नहीं बता पाते हैं वो उसे आप छिपा लेते हैं। तो किस प्रकार से आप अपनी असली पहचान जो है यहाँ पे सामने लाना चाहते हैं? या फिर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में इन्हें बताना चाहते हैं या फिर मतलब आपकी असली पहचान क्या? क्या है, इनके सामने, सामने लाना चाहते हो?
जी। जी, तो बात करें असली पहचान की तो मैंने इनको देखा है कि ये अपने से नीचे वाले लोगों की इज़्ज़त नहीं करते हैं और इज़्ज़त के साथ-साथ जो उनको बिल्कुल कमज़ोर समझते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। तो मेरे को ये बुरा लगता है कि व आपके आगे अगर कोई नहीं जा सकता, आपके पीछे है और अगर वो आगे जाना चाहता है तो आप उसको गिराए नहीं चीज़ों को ना करें। तो कहीं न कहीं मैंने देखा है कि मेरे को उनके आगे दिखता है कि वो मेरे को इस तरीके से लेते हैं कि मैं उनके आगे या उनके साथ चलने योग्य नहीं हूँ। और मेरे को इसलिए बहुत समय वो भूल जाते हैं और मेरे से बाद में आके बोलते हैं कि हमें तुम दिखे नहीं या हम तुम्हें भूल गए बुलाना चाय के लिए भी। और चीज़ें मेरे को उनकी इस व्यवहार में दिखती हैं जो कहीं न कहीं काफ़ी बुरी लगती है। मैं सिर्फ़ अपनी पहचान इतनी छुपाना चाहती हूँ कि मैं किस जगह से आता हूँ, क्या हूँ और लेकिन मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो उसको हमेशा इसी तरीके से देखते हैं कि ये हमारे साथ खड़े होने लायक नहीं है या बात करने लायक नहीं है और कहीं न कहीं ये बहुत कमज़ोर है हमसे। चाहे आप बोलो आर्थिक स्थिति में चाहे मन मानसिक स्थिति में कहीं से भी ये कमज़ोर है और शारीरिक तो है ही कमज़ोर। तो वो उनकी बहुत चीज़ें रहती हैं।
अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। समझ गई, मैं आपकी पूरी समस्या को समझ गई और सबसे पहले ना मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, कि आपको जो फ़र्क पड़ता है ना इन लोगों से कि ये आपको अपने लायक नहीं समझते, कि आप कहाँ से आते हो, आप क्या हो? सबसे पहले ना आप ये बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए, कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है? आप खुद के अंदर क्या है, आप सबसे पहले अपनी खुद की इज़्ज़त कीजिए। कहीं न कहीं तभी लोग आपकी इज़्ज़त कर पाएँगे, है ना? तो, जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ के लिए टोका जाता है, आपको नीचा दिखाया जाता है, तो आपको तुरंत जवाब देना है। बगैर ये सोचे, कि जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, सीनियर जो हैं आपके आपको डाँटेंगे या आपके बॉस आपको सु कुछ सुनाएँगे या कुछ कहेंगे, तो आपको उनको सीधा सटीक जवाब देना है। कि यहाँ पे मैं अपनी मेहनत से पैसे कमा कर के खा रहा हूँ, कोई मुझे दान नहीं दे रहा है सबसे पहली बात तो, है ना? मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे ज यहाँ पे सैलरी मिलती है और नहीं करूँगा तो मेरे को सैलरी भी नहीं मिलेगी, तो मैं यहाँ पे किसी की फालतू बकवास नहीं सुनूँगा। तो जब भी आपको आपकी मतलब अ, इज़्ज़त को लेकर के, आपकी स्वइच्छा को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेके जब आपको नीचा दिखाया जाए, आपकी रिस्पेक्ट को लेकर के जब नीचा दिखाया जाए, तो वहाँ पे आपको जवाब देना होगा। अगर आप अपनी ही इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप चुपचाप सुन लेंगे तो ल कहते हैं ना, कि आप जितना दबोगे, लोग आपको उतना दबाएँगे। तो आपको ये रणनीति बनानी पड़ेगी कि आपको र कुछ छोटी-छोटी चीज़ें, अपनी जो है ना कुछ सीमाएँ बतानी पड़ेंगी, कि इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकता। तो आपको वो सीमाएँ बनानी पड़ेंगी तभी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। क्योंकि जब आप अपनी ही इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो आप लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो आपकी इज़्ज़त कर पाएँगे? वो नहीं कर पाएँगे। आपको उन्हें बताना होगा, कि मैं ऐसा नहीं हूँ और ना ही मैं ये बर्दाश्त करूँगा, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि आपने बोला कि बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, है ना? तो आप अपनी जो रूल की एक नियम की जो किताब होती है हर ऑफ़िस में एक नियम की किताब होती है, आप जाइए अपने बॉस से इस चीज़ को माँगिए, कि सर सबसे पहले तो मुझे यहाँ के नियमों की किताब दिखाइए। मैं यहाँ के नियम देखना चाहता हूँ, वो बोलेंगे ऐसा क्यों देखना चाहते हो, तो आपको ये कहना होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नियम अलग हैं और कुछ लोगों के लिए नियम अलग हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कौन-से नियम के अन अंदर आता हूँ। मुझे किन नियमों का पालन करना चाहिए और बाकी लोगों को मेरे साथ किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो वो कहीं न कहीं समझ जाएँगे कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। है ना? तो फिर उनको आप बताना, कि यहाँ पे इस तरीके से भेदभाव होता है और आप भी इस तरीके से करते हो, तो मैं यहाँ पे भेदभाव का पात्र बनने नहीं आया हूँ। यहाँ पे सभी के सभी सहकर्मी, सभी कर्मचारी उतनी ही सैलरी पाते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं और मुझे भी वही हक मिलने चाहिए। और अगर मुझे वो हक नहीं मिल सकते, तो मैं कल से नहीं आऊँगा। अब वह कह दीजिए कहीं न कहीं आपको अपनी बात कहनी तो पड़ेगी ही, आप देखना, वो इस बात से खुद ही डर जाएँगे कि अब इसके अंदर की बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, तो अब इनको हम और नहीं सता सकते, तो आपको कहना पड़ेगा ये चीज़ें सामने से।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
है ना? एंड तीसरी चीज़ ये है कि जो भरोसा होता है ना, वो काम के ऊपर होता है। आपका ऑफिस में जितना भी जो भी काम है, आप उसको बड़ी अपनी ईमानदारी के साथ कीजिए। आप उसमें किस कोई भी छल-कपट या समय की चोरी या काम की चोरी ना करो। आप अपना काम समय पर पूरा करके दिखाओ ताकि कल को आपके ऊपर ऊँगली ना उठे। कल को आपके ऊपर ये बात ना आए कि तुम काम नहीं करते हो या तुम काम चोरी करते हो, है ना? या तुमने वो प्रोजेक्ट अके अधूरा छोड़ दिया या ये चीज़ तुमने गलत करी तो अपने काम पर ईमानदारी से, मेहनत से, फोकस से काम करो ताकि आपके ऊपर ऊँगली ना उठे। जो भी चीज़ होगी, आप जब दूसरों के सामने खराब होगी, आप उसको लीगली सामने रख पाएँ, सही तरीके से सामने रख पाएँ। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप ये ज़रूर इसको ट्राई करके देखिए।
जी, बिल्कुल। जी। जी, जिस तरीके से आपने अपनी बातें बताई और जिस तरीके से आपने मेरे को साहारा दी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा उस तरह को लेके, जैसे आपने बोला कि मैं रूल बुक का पालन करूँ और उनसे इस बारे में सामने से जाके बोलूँ कि मेरे को वो रूल बुक दीजिए जिसमें मेरे और बाकी लोगों में भेदभाव हो रहे हैं। और जैसे आपने बोला कि मेरे को अपने काम में काम को लेके कभी भी समय चोरी या कुछ च जैसे बोलते हैं कि काम चोरी भी नहीं करनी चाहिए, जिससे मेरा काम के प्रति अगर कोई भी लगाव है ये चीज़ें तो मैं उसको प्रॉपरली सबके आगे रख पाऊँ कि हाँ मैंने काम प्रॉपर तरीके से किया और बिल्कुल ही वहीं बैठ के किया है बिना किसी चोरी के। तो बहुत अच्छा लगा आपसे इन सारी चीज़ों को जान के और मैं पक्का अपनी ज़िंदगी में इनको उपयोग करूँगा और काफ़ी अच्छे से करूँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी, धन्यवाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।